अ, फ़ोन से वैसे तो फ़ोन में अलार्म ही लगाती हूँ मैं तो हाँ साइलेंट करने की कोशी साइलेंट करती हूँ अ, मतलब वो स्नूज़ या वो ऑफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं अ, नहीं देखती हूँ, अगर हाँ नोटिफ़िकेशन मेरे ऑ ऑन रहते हैं, खासकर कि मैं ईमेल्स के ही नोटिफ़िकेशन ऑन करती हूँ अ, बाकी के सब ऑफ़ रखती हूँ। क्योंकि देखिए ईमेल देखिए कभी भी, कभी जैसे कि फ्रीलांसर भी हूँ और साथ में फुल टाइम जॉब का अगर कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आ जाए अ, ईमेल आ जाए, तो वो मिस नहीं होना चाहिए। तो वही अ, कोशिश होती है कि अपना अ, वो उसके नोटिफ़िकेशन अगर मुझे दिख जाए कि वो कुछ आया है ईमेल अ, तो मैं उस जब खोलती हूँ, फ़ोन यूज करती हूँ, नहीं तो मैं अ, नहीं खोलती हूँ दूसरी चीज़ें अ, जैसे कि अ
अच्छा, हाँ। अच्छा, हाँ। हुँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ। अच्छा। हुँ। तो क्या आप सोशल मीडिया भी देखते हैं, कि कुछ लाइक्स आया, नहीं आया। अच्छा, अच्छा, हुँ।
नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, न नहीं, नहीं, नहीं मैं सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। मतलब थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए करती हूँ लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है। जी।
अच्छा, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। और एक बात हम लोग ज़्यादा देखते हैं कि लोग सुबह उठ के चाय या कॉफ़ी या दूध ऐसे पीते हैं, तो क्या आपकी ऐसी कुछ कोई दिनचर्या है? सुबह उससे ल लोग कहते हैं कि हमारा मने नींद हम मन मने हम दिन अपना शुरू करते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल नहीं अ, च मेरा तो लगता है कि चाय के बग़ैर ऐसा लगता है कि मेरी दिन शुरू अ, दिन अ, आगे बढ़ेगा नहीं लगता है। तो मैं ज़रूर अ, चाय होती है अ, ज़रूर पीती हूँ तो डेफिनिटली एक रहता है लेकिन लोग कहते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। खाली पेट में नहीं पीना चाहिए, कैफ़ेनाइन अ, कैफ़ेनाइन लेकिन फिर भी अ, मुझको लगता है कि अ, वो कहीं न कहीं एक एनर्जी बूस्टर का काम करती है। तो डेफिनिटली चाय तो होती है अ, ज़रूर पीती हूँ डेफिनिटली रोज़ाना अ, कहीं न कहीं जी। हुँ।
अरे वाह! <chuckles> बिल्कुल, हुँ। हुँ। हुँ, तो उस अ, आप कह रहे थे, आप सही कह रहे थे, ऐसे लोग कहते हैं तो उसके लिए आप कुछ करते हैं क्या? सुबह उठ के बहुत लोग जो अ, मेथी का पानी, जीरा पानी मैं सुनती रहती हूँ, अच्छा होता है करके आप ऐसे कुछ करते हैं सुबह उठ के कुछ पीते हैं जो अच्छा है? हुँ, हुँ, हुँ। <chuckles> अ, हाँ, हाँ।
हुँ अ, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं वो नहीं सीधे चाय होती है, ब्रश स चाय पीती हूँ ब डेफिनिटली अ, उसके और कुछ नहीं होता है उसके अलावा। जी।
अच्छा, अच्छा। मगर व्यायाम करती है ज़रूर, रोज़ करती हैं।

जी, देखिए सब सबका एक सुबह उठने के बाद एक दिनचर्या होता है। मनीस अ, रोज़ हम वही काम करते हैं, तो अगर मैं आपको पूछूँ, आप सुबह उठ के अ, पहले क्या करते हैं और आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है, तो आप क्या बताएँगे?
हुँ। हाँ जी ज़रूर। अ, देखिए सुबह का रूटीन तो डेफिनिटली प्लान्ड रहता है मेरा तो शुरुआत उठते ही अ, फ्रेश अप के बाद मेरा पहला यही होता है, प्रार्थना करना ही होता है। अ, प्रार्थना के बाद मैं अपना जी अ, प्रकृति में प्रकृति अ अ, सॉरी अपने टेरेस पे मैं थोड़ा वॉक करती हूँ। उस समय अ, मतलब ये ज़रूरी मानती हूँ कि कहीं आप अपने साथ जो थोड़ा-सा किताब लेकर या फिर कुछ भी अ, थोड़ा अकेलापन अकेले में जब थोड़ा वक़्त बिताते हैं अ, जब वॉकिंग करते हुए या फिर थोड़ा योग जब करते हैं। अ, इससे बहुत ज़्यादा ही मतलब लाभदायक होता है आपका दिन गुज़ारने में और आपका मेरा दिन
हुँ। अच्छा। अच्छी बात है। हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा, पढ़ते हैं अ, वो मने ऐसे टहलते हुए पढ़ते हैं क्या आप? हुँ, हुँ, हुँ, हुँ।
हाँ, टहलते हुए भी पढ़ती हूँ या तो कभी बैठती हूँ। जैसे कि मुझे उर्दू नोवेल्स अ, पसंद है तो मैं उर्दू नोवेल्स पढ़ने की कोश अ, पढ़ती हूँ अ, खाली समय, तो वो होता है। अ, देखिए कहीं न कहीं आप कु मेरा लोग भी कहते हैं ना, एक्सपर्ट्स आपने भी देखा होंगा कि लोग कहते हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ें अ, पढ़ने से कुछ ना कुछ आपको लाभदायक हो जाते हैं तो अ, मेरा यही रहता है एट लीस्ट 5 से 10 मिनट तक मैं कोशिश करती हूँ। अ, देखिए इससे ना कहीं न कहीं देखिए मेरा दिनचर्या में आप कुछ ना नए आइडियाज़ आते हैं या तो फिर मैं उक अलग ही ऊर्जा होती है अ, इसकी आदत से, तो ये करती हूँ ज़रूर। मेरे रूटीन में होता है शामिल। जी।
अच्छा, अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ बिल्कुल। अच्छी बात है। हुँ। हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ।

अ, हाँ, जैसे कि अगर मैंने जैसे कहा है, मैं मी टाइम करती हूँ मतलब पढ़ती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद अ, वो आता है फ़ोन हाथ में, उससे पहले नहीं आता है, क्योंकि देखिए, फ़ोन ऐसी आदत है, हर किसी के लिए, एक बार आप उसमें घुस जाते हैं तो वो स्क्रॉलिंग करते-करते ही आपका समय बर्बाद भी हो जाता है। पता भी नहीं चलता है कि आपका समय निकल चुका है। तो वही कोशिश रहती है कि, ये चीज़ करने से व थोड़ा व्यायाम करने के बाद और थोड़ा मी टाइम अपना करने के बाद ही फ़ोन को अपने हाथ में लूँ तभी
हुँ। अच्छा, <chuckles> हुँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल, उसमें काम भी होता है बहुत लोगों का। जैसे आपने कहा, ईमेल्स होता है या कभी-कभी फ़ोन या कंप्यूटर में ही हमारा काम होता है, है ना?
जी। हाँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वही होता है और एक अगर जैसे कि हाइजीन रखने की भी कोशिश करती हूँ सुबह की रूटीन में। जैसे कि अगर जैसे मेरा क्या होता है ना? कभी-कभी जैसे कि इस ए अ, वो दिन वो वो दिन से पहले अगर मैं काम कर रही हूँ, तो कभी क्या होता है, मैं चीज़ें बिखा बिखेर कर रख देती हूँ अपने वर्क प्लेस में। जैसे कि अगर घर में से काम कर रही हूँ, तो मैं वो भी रूटीन होती है सुबह में वो भी एक हिस्सा होता है। अ, मतलब अपने वर्क प्लेस को भी अ, अच्छा मेंटेन करने का और साथ में अ, घर में भी अगर कुछ झाड़ू झाड़ू मारना होता है तो वो भी च कर लेते हैं ताकि वो उससे भी क्या होता है हुँ, बोलिए रात को
हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या रात को हुँ, हुँ, हुँ, तो क्या रा आप रात को या ऐसे सामान निकाल के रख लेते हैं, कपड़ा या कुछ खाना बनाना, वो सब निकाल के रख लेते हैं ताकि सुबह आपको ज़्यादा मने भाग-दौड़ करना ना पड़े?
हाँ, जी हाँ, ये मतलब प्रेस कर लेती हूँ अपने कपड़े जब ऑफ़िस के लिए जो नहीं हैं, वो तो प्रेस कर लेती हूँ। अ, लेकिन कभी क्या होता है, जैसे कि मैं साथ में फ्रीलांसिंग भी करती हूँ फुल टाइम के साथ। तो क्या होता है वो अ, मतलब आपके पास अ, थक जाते हैं फुल टाइम और दोनों चीज़ें मैनेज करके तो चीज़ें बिखरा बिखारा हाँ, चीज़ें बिखार कर रख देते हैं आप तो तू जो ऐसी उस वजह से क्या करती हूँ हाइजीन मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ वो रूटीन होता है। अ, मतलब अपनी चीज़ें जहाँ पि जहाँ थीं वहाँ पे रख कर जाती हूँ, ताकि क्या होता है, अगर मैं तो जैसे कि अगर मैं ऑफ़िस से वापस आती हूँ तब मेरे को ज़्यादा सँतुष्टि रहे मतलब सुकून रहे कि ज़ उसको देखकर मेसीनेस को देखकर ना और चिड़चिड़ापन ना महसूस हो मुझे। अ, तो ये चीज़ करती हूँ, सुबह की रूटीन में ज़रूर ये भी होता है साथ में। जी।
अच्छा, हाँ, हाँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, ये अच्छा है। <chuckles> हुँ। अच्छा, अच्छा, चलिए अच्छा लगा आपकी सुबह की रूटीन के बारे में जानकर, हम भी कुछ अ, हम हमको भी कुछ सीखने को लिए मिला है और आशा है आपसे फिर से बातें होंगी। धन्यवाद।
हुँ, जी मुझे भी अच्छा लगा मेरे सुबह की रूटीन आपसे शेयर करके तब तक के लिए धन्यवाद, जी।
उहुँ।